Mm, tsaka yung ano, yung ginugugol din namin na pinag-iiponan ka yun nga lang, ang hirap din kasi mag-ipon ng pera lately, kasi ang daming gastos ang, um, parang puro palabas yung pera kaya tulad mo rin mag um, nagpupursigi din kami, na alam mo yung mga side gigs mga ah, mga trabaho na kahit maliit lang, 'pag inipon mo pa-unti-unti magiging malaki din. So talagang super kayod para maabot yung mga pangarap.
Mm. Totoo. Hmm, wow. Nag na-mention mo na nag-gi-gigs ka, ano, singer ka ganun?
Ay hindi ano, sana sana maganda boses ko. <laughs>
Akala. Akala ko nag-gi nag nama nag-gi-gigs ng mga nag-li like nung mga nag-gi-guitar ganun, na nagbabanda. Ay, iba pala yung meaning ko.
Oo. I i yung mga ano, oo, mga design, mga tawag dun, uhm, online shop para sa misis ko kasi gumagawa siya ng mga accessories. Tapos mga bead necklace. So ako naman sa more on designing, so, kaya sobrang kailangan kumayod eh, kasi hindi hindi enough yung trabaho ko na, yung na I me yung full time.
Ah, okey. Mm. Oh. Oo, ganun din ako, talagang kailangan din maghanap din talaga kasi kaya nga nag aside sa trabaho kong panggabi meron pa 'ko talagang sina-sideline-nan kasi alam mo naman pera is life, kailangan natin mag-ipon para din makamit yung mga pangarap natin at mga kagustuhan talaga natin. Mm, at sa sobrang broad ng mga ginagamit natin ngayon na gadgets talaga kayang-kaya natin maghanap pa ng ibang job, 'di ba?
Mm. Mm. Oo, real talk lang, 'di ba? Mm, tama, oo. Mm. Tama tama, tsaka may ano ka ba, meron ka pa bang pangarap na gusto mo pa rin matupad kahit wala pang pera, tsaka paano mo 'to pinaplano?

Totoo. Lalo't na yung parang high school pa lang ako, yung mga ganyan, mga gusto ko magkaroon ako ng travel, tapos ng kolehiyo na ako, gusto ko rin mag-travel-travel ay yun pa rin yung pangarap ko. Tapos yun, natutupad naman siya so far at talagang kahit ubos pera okey lang, kasi alam kong ano naman eh, experience, at the same time di ba, "You only live once" lang, so kaya kailangan i-feel natin yung mga moment, at the same time talaga ma alam ko naman na kaya ko naman yung ibalik at iipon pa, ganun.
Oo. Oo. Eh, experience din kasi. Oo. Ako, ask ko lang parang ano yung kasi di ba, sabi mo ah, hindi man kayo naggagala um, ano yung parang, ah, picture ng isang lugar na talagang natupad mo tas
Ah, oo.
sobrang ano mo, sobrang saya mo dun?
Ako, kasi ano eh, marami akong picture talaga na gusto ko na puntahan. Pero sakin, yung sa ano sa Thailand, yung temple dun.
Okey. Mm. Ah, galing. Mm.
Mm, kasi ano ayun tapos nung pag pagka-weird ah, nong pagsuot ng damit nila, ganon. Oo, oo totoo. 'Di ba ang gaganda ng ano nila dun, yung tawag sa nung sambahan nila yata dun or nung parang nag-aano sila ng sen insienso, yes, nung parang mag-aano ng insienso tapos may picture ako dun, napakaganda, tapos ang ganda pala dito. Pero na-appreciate
<laughs> Tongsan ba yun, so tama ba? Tong Oo. Hmm. Yung mga temple nila. Oo. May ba may bayad 'yon? <chuckles>
Actually wala naman, parang ano lang yung siyempre ano package na siya so kinuha na namin siya. So, meron na kaming ano talaga sino maghahatid sa amin doon, yung ganyan ganyan may service na talaga. Kaya parang experience din ang saya kasi dati dream ko lang talaga pumunta sa Thailand, pero natupad na at yung ano rin yung parang basaan ng tubig sa Thailand, ayun din yung yung masaya rin na na-experience ko, iba talaga yung feel mo kapag nandun ka sa Thailand. Mm.
Ah, talaga? Okey. Mm. Mm. Ang galing. Oh, oo. Ay mali. Mali yata, Songkran festival yung basaan pero yung yung yung ah, costume nila sa or damit nila i nakalimutan ko yung tawag dun, eh.
Oo.